そうですよね、なんかこうそうですよね、なんか私、そのもの会話とかのそのものにフォーカスしているよりも、なんかその環境取り巻かれている環境にフォーカスしてることが多い気がするんでそうですよ、うん。うん、やっぱ会話自体とかそういうものにちゃんと意識を集中した方がいいってゆう、こう、基本的なことを思い出さないといけない感じですよね、なんかね。
うん、ん。 はい。 う、うん。 ああ、そうなんですか、うんうん。 はい。 ん。 うん。 あ、そうですよね、うんうん、きっと、あとは、まあ、なんというか話している内容自体が楽しかったり、興味がすごくあったら、なんかそういう周りのこととか、んどう見られてるかってあんまり気にならないみたいな経験もあると思うんですよ。ありますかね？<chuckles>
うん、うん。 うん。 うん。 うんうんうんうんうん。うーん。そんな感じですよね。うーん。
ですよね？うんうん。なので、ね、まあ、もしかしたらその会話自体が面白くないとか、つまんなかったのかもしれないですよね、そのその時の記憶は。うん、うん、うん。なので、ちょっとね、楽しみを探すとか、面白いところを探すみたいな好奇心をね、どんどん育むみたいなところもいいいのかなと思いますよね。
うん。うん。 そうかもしんないです、ね。ああ。 うん。 それはいいですね、会話しててね、こう面白いとこを探していくってね、うーん、会話ん中に。うん。
うん、うん。そうですよね。うん、うん、そう、そう。あとは、まあ、話してる相手の相手に、ほんとに心から興味を持つみたいなうんうん。そうすると、「この人どういう人なんだろう？」とか、ね、そういうところをを、うん、注目すると、より楽しめたりするのかなと思いますね。
うん。 うーん、うーん。 うーん。